Ya, ben yeni bir işe başladım aslında ve, iii, yeni iş yerinde gerçekten her şey aşırı otomatik. Emm, bir sürü farklı programlar kullanılıyor. Her programın ismi farklı, içeriği farklı, yani, yapacakları her iş için bir yazılım, bir program, bir şey, iii, bulmuşlar ve onları kullanıyorlar. Eee, ben benzeri bir işi, tam olarak aynı olmasa da benzeri işi geçmişte yapmıştım zaten. Yani, bir deneyimim var birazcık. Ama, eee, benim bir önceki iş yerim gerçekten aşırı manueldi ve maddi durumlar yüzünden, eee, herhangi bir yazılım ya da program sağlamak yerine bize, bizim yapmamız bekleniyordu manuel bir şekilde. Yani, örnek vereyim, emm, bir yere bir kayıt olunacaksa Excel'de kendimiz gerekli şeyleri topluyorduk. Direkt onun bir program arayüzünden giriş ya da kullanıcı kaydı yapmak yerine, Excel'den çizelge tutuyorduk diyeyim. Hani, bu şekilde bir manuellikti. Ve şimdi ben yeni iş yerindeyken, eee, yeni teknolojileri öğrenmeye çalışırken, böyle, içlerinde kayboldum, içlerinde boğuldum. Eee çünkü, yani, manuel olması evet, tabii ki de çok kötü. İşi öğrendikten sonra çok, eee, sıkıntı çektiriyordu insana ama bir yandan da işi öğrenmek için de çok iyi bir yolmuş. Çünkü her türlü detayını öğrenmek zorunda kalıyorsunuz ya manuel olunca, eee, öyle olunca da, hani, gerçekten her detayına kadar öğrenmiştim. Şimdi böyle otomatik olunca her şey, bir program olunca biraz havada kalıyor. Her bir programı öğrenmek gerçekten zamanımı alıyor. Emm, yeni bir tanesini öğrenince bazen kullanmadığım, eski öğrendiğimi unutuyorum gibi gibi sorunlar da yaşıyorum aslında. Eee, çalışma biçimim çok değişti ve bu değişime biraz uyum sağlayamıyormuş gibi hissediyorum. Eee, ve bu tek yeni teknolojiler öğrenirken yapabileceğim birkaç tavsiyen olursa, hani, en azından kalabalıktan biraz kendimi kurtarabileceğim birkaç önerin olursa dinlemek çok isterim.
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Doğru, doğru. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii, tabii. Yani, bu yaşadığın durum oldukça normal gözüküyor. Çünkü hem yeni bir işe geçmişsin, her ı yani yaptığın iş aynı olsa bile şirket değiştirdiğinde, ııı, firma değiştirdiğinde dinamikler tamamen değişebiliyor iç kurallara göre. Bir de bunun üstüne yeni uygulamalar geldiğinde, yani, farklı sistemleri öğrenmeye çalıştığında, elbette bu insanın üstüne bazı baskılar yaratabilir. Bu durumda yaşadığın, hissettiğin şeyler çok doğal olarak görüyorum ben. Ama, ııı, tavsiye verebilmem açısından biraz bana bilgi verir misin? Yani eski işinde, ııı, manuel yaptığını söylüyordun. Ne tarz uygulamalar kullanıyordun? Şu anda karışık gelen aslında yeni iş ortamına alışmak mı yoksa tamamen uygulamalara yönelik bir sıkıntı mı yaşıyorsun, ııı, ve bunların sayısı çok mu fazla? Biraz bahsedebilir misin?
Haklısın. Ya, aslında güzel bir noktaya değindin. Yani, belki yeni teknolojilere bu kadar ayak uyduramamamın bir sebebi de hepsinin aynı anda gelmesi olabilir. Hani, hem yeni bir şirket hem yeni insanlar hem yeni teknoloji deyince her şeye adapte olmam gerekti. Bu da belki biraz süreci yavaşlatmış olabilir. Eee, yani bu konuda emin değilim açıkçası hangisi beni tam olarak yavaşlatan ve bu çalışma biçimimi değiştirmeme, eee, değiştirirken bu uyum sağlamamı yavaşlatan hangisi olduğundan emin değilim açıkçası. Eee, onun dışında, emm, mesela, eee, eski iş yerinde, ııı, örnek vereyim, eee, bir hekimin kongre kaydını yapacağız. Eee, sponsorluk veriyoruz ve bir hekimi kongreye göndereceğiz, örnek veriyorum. Biz geçmişte, eski iş yerinde bunun için gayet manuel bir şekilde satış, eee, satışçılardan aldığımız Excel'ler üzerinden bunları hallediyorduk. Yani, ne demek istiyorum? Bildiğin bir Excel tablosunda isim, soy isim, T.C.si, hangi kurumda çalıştığı gibi gibi normal, biz benim hazırladığım bir Excel üzerinden satış, eee, personellerimiz bunları dolduruyordu. E, şimdi yeni bir şirkete geçtim. Burada bunun için bir özel bir yazılım kullanıyorlar. Eee, hepsinin bir sistem üzerinden girildiği, işte, daha fazla bilginin alındığı ya da, eee, her bir, eee, butonun içerisine aynı zamanda başka bilgilerin de açığa çıktığı gibi gibi böyle bir, eee, durum var ve ben, eee, tabii eskiden kendi hazırladığım bir durum olduktan sonra şimdi hazırda yeni teknolojik bir şeye adapte oluyor olmak gerçekten zor oldu benim için. Hani, hâlâ her bir tuşa bastığımda altından bambaşka, eee, bilgiler istendiği olabiliyor ya da neyi, nereye yüklenci yükleyeceğimi karıştırabildiğim oluyor ve, emm, yani, tamam, daha çok uzun zaman olmadı başlayalı ama yine de aynı şeyi birilerine gidip tekrar tekrar sormak da pek hoşuma gitmiyor açıkçası.
E, tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım, anladım. Yani, sıkıntının ne olduğunu tamamen anladım ben ama hadi, bir şeyleri, ııı, biraz daha böyle belirleştirelim. Iıı, şimdi kullandığın uygulama sayısını bilmiyorum. Iıı, orada ne kadar süredir, ııı, çalışmaya başladığını bilmiyorum. Ama kısa bir süre olduğunu belirtmiştin. Iıı, öncelikle sanki kendine fazla yüklenmesen daha iyi olacak gibi. Çünkü zaten yeni iş yerine, yeni iş arkadaşlarına adapte olma, ııı, belli bir süre alacak ve kullanılan sistemleri öğrenme de belli bir süre alacaktır. Yani ııı, biliyorsun şirketler zaten deneme süreci olarak insanlara 6 aylık bir süreç veriyorlar. Bu 6 aylık süreçte, ııı, bir şeylerini yolunu oturtup da onların tam beklentisini karşılamasan bile %70, %80 gibi karşıladığında bile yoluna senle beraber devam ediyorlar. Sen de muhtemelen bu ihbar süresiyle devam ediyorsundur, diye düşünüyorum. O yüzden, ııı
Hı hı.
iş arkadaşlarından, eee, çekincen var mı? Yani, onlara devamlı sormak istemediğini söylemiştin. Onlarla aslında bir soğukluk mu hissediyorsun şu anda aralarında? Iıı, bu mu kaynaklanıyor? Yani asıl sorun bu mudur?
Evet. Yani, tabii o kadar öyle bir yakınlığımız yok açıkçası daha. Yani, çünkü dediğim gibi o kadar uzun süre olmadı, hani, o yakınlığı sağlayabileceğimiz kadar. Eee, bir de ben sanırım biraz bu konudan çekiniyorum. Yani onların bana verdiği, eee, enerjiden daha çok ben, böyle, aynı şeye gidip tekrar tekrar sormak hoşuma gitmiyor. Sanki bir, emm, karşı tarafta performans eksikliği hissetçek hissettirecekmişim gibi hissettirdiğim için. Eee, bir de, hani, yeni teknolojilere alışamıyormuşum gibi bir izlenim de vermek istemiyorum aslında. Çünkü, hani, bunun dışında da aynı zamanda şöyle durumlar da var: Şirket kendisi de, eee, ben geldiğimde bir geçiş aşamasında, eee, yani, eee, Avrupa olarak bir, eee, ortak bir sistem kullanılıyordu. Şimdi tüm dünyadaki firma aynı bir sisteme geçiş yapmaya çalışıyor. Hani, onlar da böyle bir geçiş aşamasındayken zaten onlar da her şeyi bilmediği bir durum oluyor aslında. Eee, öyle olunca hem ben yenileri öğrenmeye çalışıyorum hem de öğrendiğim bir şey 1 hafta sonra artık şu şekilde olacak gibi şeylerle de gelebiliyor. O yüzden çok karman çorman oluyorum aslında.
Tamam. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Anladım, anladım. Şimdi, ııı, bu sistemler ne kadar karmaşık olursa olsun aslında işin özünde yaptığın işi, ııı, sen biliyorsun. İşinde tecrübelisin ve o yüzden işe alındın. Aaa, burada yapabileceğin birkaç, ııı, nokta olabilir. Yani 1'incisi yöneticine giderek, ııı, ondan eğitim talep edebilirsin. Aaa, diğer tavsiyelere geçmeden önce hiç yöneticinle bu şekilde yani işini doğru yaptığını, bildiğini, tecrübeli olduğunu ama bu yeni sisteme alışmak için, ııı, biraz zaman ve veya bir arkadaşını, iş arkadaşını gözlemleme gibi süre, yani bir eğitim eğitim süreci böyle bir talebin oldu mu? Sence bu işe yarayabilir mi?
Hı hı. Yani, eee, bir eğitim sürecinden geçtim tabii. Hatta hâlâ da geçiyorum aslında. Ama bunların hiçbiri, eee, bu teknolojileri öğrenmeye ya da kullandığımız programları öğrenme yöneliminde değil aslında. Daha çok, böyle, emm, şirket içerisinde verilen ya da daha sattığımız ürünlerin, eee, içerikleri olsun, o tarz eğitimler oluyor. Daha, böyle, bilimsel eğitimler olabiliyor. Ama kullandığımız, işte, teknolojiler olsun, programlar olsun, işte, belki, emm, şir departman içerisinde, hani, şirketle ilgili olmayan, departman içerisinde kullandığımız bir toplantı notlarını kaydetmek için kullandığımız bir, eee, program bile olabilir yani bu. Onlarla ilgili hiç konuşmadım. Çünkü aslında, böyle, bunlar çok basit de programlar gibi gözüküyor ama aslında çok da komplike programlar bence. Gerçekten karmaşık programlar. Çünkü, eee, dolu programlar, içlerinde bir sürü şey var ve, hani, hakkını da veremiyormuşum gibi hissediyorum ben şu an bilmediğim için. Eee, a bunlarla ilgili hiç konuşmamıştım aslında belki, hani, böyle, eğer şirketin, böyle, bir şeyi varsa, eee, girişimi varsa dışarıdan bir eğitim almak gibi şirket içine verilen değil de dışarıdan alınan bir eğitimi talep edebilirim aslında. Çok haklısın.
Evet. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Yani şimdi şöyle eğitim talep edebilirsin. Bu işine yarayabilir elbette. Ama ileride de iş arkadaşlarınla güzel, samimi, ııı, ilişkiler kurabilme açısından mesela kendini yakın gördüğün bir iş arkadaşının yanına giderek, ııı, "Ben, işte, bu programda biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum, neler yaptığını, gün içinde nasıl bir rutinden geçtiğini, ııı, gözlemleyebilir miyim?" gibi yanına gidip de sıcak mesela birer kahveyle beraber gittiğinde, e, onun da kalbini çalarak hem de onu, uuu, ekranını gözlemleme şansın olabilir. Bu arada yöneticinden gelecek bir, ııı, geri bildirimden çekiniyorsan da şayet, ııı, bu konudan ufakça bahsedebilirsin. "Ben yarım saatliğine, aaa, iş arkadaşımın yanına geçeceğim. Çünkü be ben, böyle, ııı, bu programda", işte, şu programda veya diğer programda, ııı, "bazı sıkıntılar yaşıyorum." veya sıkıntıdan da bahsetmeyebilirsin. Onda kendini geliştirmek istediğine, o yüzden biraz daha hızlı sürecin ilerlemesini istediğinden dolayı ekranını gözlemlemek istediğini söylediğinde, hiçbir liderin sana gelip de "Hayır, gidemezsin." ııı, diyeceğini sanmıyorum. İşler çok kritik ve yoğun değilse o anda tabii ki. Aaa, yani bu bunlar, t evet, bunlar senin işine yarayabilir, ııı, diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Haklısın aslında, yani Hı hı. Haklısın, gerçekten, yani. Ben hiç şeyi olarak değerlendirmemiştim konuyu, yani, hep bir sanki eksiğim varmış ve onu kapatmaya çalışıyormuşum, bu görülecekmiş ve bir performans düşüklüğü olarak algılanacakmış gibi bir yerden hep yorumladım bunları aslında. Ama, hani, eğer konu böyle bile olsa, belki bunu çaktırmadan daha, hani, e, ben biliyorum zaten ama daha da geliştirmek için gibi bir yerden yaklaşarak aslında eksiğim varsa o yönümü de çok yansıtmadan, bunu çaktırmadan, hem eksiklerimi kapatıp hem de kendimi gerçekten geliştirebileceğim bir şekilde kendime bir ortam yaratabilirim. Hatta bu eğitimi de, hani, bilmiyorum gibisinden değil de, eee, kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Hiçbir, eee, o programın sağladığı özellikleri atlamak istemiyorum. O yüzden giriş seviye bir eğitim talep edebil ediyorum gibi bir konuşma yaparak aslında bu yeni teknolojileri daha hızlı öğrenebilirim ve daha hızlı adapte olabilirim diye düşünüyorum. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hem bana çok güzel tavsiyeler verdin hem de başka bir pencereden bakmamı sağladın.
Evet. Tabii, tabii. Aynen öyle. Evet. Doğru. Rica ediyorum. Umarım bu tavsiyeler işine yarayacaktır.
Umarım. Çok teşekkürler. Hoşça kal.
Rica ediyorum, hoşça kal.